Oh iya, ya. Soalnya aku buka, eee, konten-kontennya si Tempo nih sekarang, eee, webnya tuh harus berbayar gitu. Minimal berlangganan gitu kan. <chuckles>
Iya, soalnya dia kayaknya bekingannya nggak terlalu kuat ya dibandingkan sama media yang lain.
Oh gitu. <chuckles>
Bekingan duitnya maksudnya.
Mhm. Tapi dia tetap berani sih. Maksudnya konsisten dari dulu kan, kayak dari zaman mungkin dari zaman Soeharto tuh udah mungkin, udah bikin-bikin poster yang begitulah.
Iya, iya betul! Yang paling keren dari Tempo adalah posternya yang penuh makna. Ya nggak?
<chuckles> Betul betul betul.
Tapi walaupun, dia sempat kecele juga sih pas lagi pencalonan Jokowi, 2 periode. Iya nggak? Eh, periode pertama.
Oh iya yang ini ya The heeh. Apa tuh judul posternya tuh? <sucks teeth> Pokoknya foto Jokowi. Iya. Hopes ya?
The Hope kalau nggak salah. The H Hope kalau nggak salah yang dia karikatur Jokowi diangkat sama tangan-tangan orang gitu kan.
Heeh. New Hopes ya, kalau nggak salah?
Ya itu. Iya betul betul. Harapan baru. Harapan baru tanda kutipnya tanda kutipnya banyak ya. <chuckles>
Iya. <chuckles> Ya waktu, <tsk> 2, e eee, periode pertama Jokowi kan, eee, berhadapan ya, ama Prabowo kan. <sucks teeth> Ya kita kan sempet tuh ngalamin di keluarga pun perpecahanlah, perbedaan itu kan.
Oi. Perbedaan yang tidak tanggung-tanggung ya. Kayak, <chuckles> kayak bikin bisa bikin pisah kamar gitu perbedaannya.
<chuckles> Iya, apalagi Ih, aku waktu, wak pas lebaran tuh aku sama kakak sepupu aku tuh beda pilihan tuh, wah dikucilkan banget sih. <laughs>
Tapi m dia udah tobat belum?
E eee, sudah aku kayaknya sih. <chuckles> I
Oh, mantap. Terus ya, lu pen udah lu terakhir nonton TV kapan? Nonton media nasional.